Então, pode ser. Porque, eu vejo por exemplo, um uns velho. Vel velho, quando eu falo velho, não é velho igual eu, velho de 50 anos, são velho de 80 anos, passando no nos carro conversível, com um óculos gigante na cara, eu falo e música alta, Rock and Roll do das antiga que nem eu conheço, eu sou velho e não conheço, eu falo: "Aí, ó, aí, eu" <chuckles> Eu, tentando agradar vocês família
Não estão nem, ai. Aham. <laughs> <laughs>
<laughs> todo mundo reclama de mim, eu vou é pegar meu pegar meu conversível, desfilar na praia sem camisa, deixar todas as as banhinhas cair de lado, eu não tô nem aí para ninguém.
Eu acho que Aí, então, acho que você quer fazer isso, a verda eu acho que você precisa analisar suas falas.
Eu admiro, assim, senhoras também que ainda andam de moto, eu falei: "Nossa, ó", se cair, acabou o sonho, mas enquanto não cai, é legal demais!
Acho que você precisa Aí.
Uma senhorinha com luva de couro
Aham.
e óculos escuro, você olha, assim, ela fala: "Isso" minhas crianças adoram, eu acho legal.
É.
Mas a senhorinha com short mo mostrando o popô No mercado pra minhas criança ver. A criança já começa a chorar "papai, me pega no colo", porque é pesadelo. Não, e gente, mal cheirosa.
Sim.
Eu não aguento, eu falo até alto.
É. Eu acho que tem algum lugar, aí que você fala sobre as pessoas, que de repente é a sua voz interna falando pra você.
É.
Porque enfim! Pode ser uma coisa que te incomoda, porque você queria.
Eu queria ser mal cheiroso também? <chuckles>
Não, mal cheiroso não, mas, assim, essa coisa igual desse senhor, <laughs> eu pego o primeiro exemplo do senhor, com camisa
<laughs> Eu e eu já fui eu era eu era mais tolerante, sabe, antigamente, e a
Você acha que você ficou intolerante, então, não é sobre isso?
Acabou meus filtros, acabou tudo, eu não trato ninguém mal, e faço questão de tra
Tiraram? Seus fil
A vida tirou, eu não tenho mais, e eu hoje sou ansioso
É, então, você não tem medo de falar, né?
Eu não tenho! Mas eu me comporto, porque eu não quero envergonhar a minha esposa, nem a minha família, sabe? Então, assim e mesmo se eu estiver sozinho, eu não vou falar, assim: "Ó, não vem com esse shortinho aqui no mercado, aqui é uma família, ó ó, de onde a senhora veio?", "Eu sou turista", eu, "Aqui não tem nem praia, não tá bom". Mas eu não falo, o que sai da minha boca é: "Como vai a senhora? Tudo bem? A senhora precisa de alguma ajuda? A senhora é turista? Olha! pi, pi, pi, pi. Experimente o o atum que a minha amiga experimentou lá na restaurante da Capadócia", então assim
Aham. Ela se importa. <laughs> Ah tá. <laughs>